Oke, nah waktu itu bener-bener kan kayak lagi stress terus akhirnya, eee, aku nemu tuh tentang meditasi. Nah yang aku lakuin itu adalah aku pakai YouTube dulu Kak, jadi memang di rumah aja waktu itu. Apalagi kan waktu masih zaman-zamannya ko pandemi ya, Kak, ya, pandemi covid terus jadinya iya, terus kayak aktivitas di luar ruangan tuh waktu itu seingat aku emang bener-bener belum boleh ya sama sekali gitu. Jadi, ya memang aku melakukan semuanya itu di rumah dan cuman lewat YouTube aja, gitu. Nah waktu itu mhm?
Oh, iya iya. Oh, jadi, eee, mencontek di YouTube aja ya bukan yang ikut, eee, kegiatan di luar atau mungkin yang kayak ikut komunitas atau apa gitu ya?
Iya. Iya, bener, cuman lewat YouTube aja dan waktu itu pun aku nyobain pertama kali tuh sebelum tidur Kak. <laughs> Jadi, eee, ber iya, menjadi posisi heeh?
Oh, ya? Apa karena Kakak memang ada gangguan tidur atau mungkin e insomnia atau penyakit sejenisnya yang membuat Kakak akhirnya melakukan meditasi ini, gitu?
Nah, sebenernya tuh kalau alasan ngelakuin meditasi tuh karena stress ya, Kak, ya. Karena kan waktu tu tuh masih jadi fresh graduate ya. Iya, karena masih jadi fresh graduate dan dan, mmm, apa namanya, baru pertama kali kerja, eh, udah dapet masalah aja gitu ditempat kerja kan terus, eee, belum lagi ditambah hal lain gitu kan di luar kerjaan. Jadi memang kayak aduh burn out banget gitu rasanya kan, kayak kewalahan juga terus pada akhirnya, eee, nemu tuh secara nggak sengaja ya nemu meditasi, terus akhirnya ya udah cobain tuh, Kak. Nah itu ya awalnya itu memang ya tadi bener-bener sebelum tidur aku coba, kenapa sebelum tidur ya, Kak, ya? Karena heeh, karena tuh ke orang bilang tuh kadang, eee, ini ya, sebelum tidur itu kan waktu kondisi kita bener-bener bisa rileks gitu kan Kak, dan aku tuh nyobainnya tuh bener-bener di kasur dulu tuh gitu, waktu itu.
Oh, lebih karena stres ya, oke. Oh, oke. Mhm. Oh, yang bukan yang kirain di depan TV gitu coba relaksasi atau meditasi depan TV gitu. Tapi Kakak enggak ya, di lebih di kasur dan posisi, eee, mungkin sudah siap-siap tidur nih kayaknya.